برافو عليكِ، هو بالضبط زي ما أنتِ قُلتِ، كده فكرة إن أنا فعلًا هو routine ثابت، يعني خلاص بقيت م زي ما أنا، بس بقى فكرة الأولويّات، يعني اللي هيتغيّر هنا الأولويّات. إن أنا مثلًا آآ، بقيت آه، هاقول لِك. يعني أنا زمان كنت في الأول باعمل إيه، باصحى من النوم أصلّي، أقعُد مع نَفْسي كده شوية ماسكة التليفون وماسكة آآ، القهوة مثلًا وباشرب وما أعرفش إيه، وباتحرّك عارفة على مَهلي، يعني دايمًا كنت حاسّة إن أنا عادي، رتمي بطيء شوية، على مَهلي أوي، يعني أنا مش مستعجلة حاجات كتير أوي هاعملها، إمم.
جميل. احكي لي بقى. ما وراكيش ما وراكيش حاجات كتير أوي مسؤوليات كتير، فأنتِ بت كل حاجة بتاخُد وقتها ما كانش في عندِك إطار زمني أنتِ بتتحرّكي عليه، أنتِ مجموعة بس من الحاجات متعوِّدة تنفِّذيها، لكن الإطار الزمني لسّه مش مرسوم.
إمم. برافو عليكِ. إمم.